Oh, oke, nah terus waktu itu aku jadi penasaran nih awalnya, eee, awalnya itu berarti Kakaknya sebagai penari ya? Nah, menari apa nih, Kak? Membawakan kan tarian Indonesia banyak banget ya gitu dari Sabang sampai Merauke. Nah ini Kakaknya menari apa nih, jenis tariannya apa sih, Kak?
Gitu. Betul. Betul banget. Nah, jadi, eee, kita itu kan, eee, dibagi jadi 2 tim ya karena penari dan pemusik itu kebetulan banyak banget nih dari, eee, SMA aku ya, hanya 1 SMA. Jadi, eee, misalnya tim A itu narinya misalnya tari piring, tari jaipong, eee, tari Betawi-lah yah aku lupa namanya, eee, tari Betawi-nya apa, terus yang tim ke-2 itu tari dari NTT. Eee, tari pokoknya dari timurlah gitu.
Mmm. Oke. Mmm. Oke. Oh, lumayan banyak ya ternyata.
Lumayan banyak, Kak, kebetulan kita kalau misalnya latihan nari tradisional itu untuk ab prepare ke luar negeri itu, biasanya sekitar hampir setahun sih, Kak.
Wah, oke, berarti lumayan panjang juga ya, lama banget nih setahun. Nah heeh.
<chuckles> Lumayan panjang, Kak, itu kita latihan juga sampai malam. Nah setelah itu, eee, kit itu nari beragam-ragam dan pemusiknya pun juga dibagi dua tuh, Kak.
Oh, oke, beragam juga, Kak, musiknya itu?
Eee, beragam juga, jadi, eee, kita bener-bener ke dari i dari Indonesia tuh berangkat ke sana juga bawa kayak alat tempurlah ya. Karena kan alat musik itu kan ada kayak talempong, ada apalagi ya, pokoknya, eee, kalau misalnya kayak di pernikahan adat Jawa pun juga kayak ada alat musik, bisa kebayanglah ya, Kak, ya. Nah kaya gitu. Betul gamelan, jadi bener-bener kita tuh bawaannya berat banget deh, Kak
Wah. <chuckles> Oke. Mmm. Iya iya, kayak gamelan atau gitu-gitu?